Ähm, ja, also ich, ähm, bin vor knapp 3 Jahren, ähm, weggezogen von meiner Familie, also ins Ausland. Und, ähm, ja, also ich ich muss schon sehr stark damit kämpfen, ähm, de mit dem Heimweh und und ja, dass ich einfach meine Familie sehr stark vermisse und und meine Freunde. Ja, und, ähm, jetzt äh, ja, ich ich weiß manchmal nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ich verstehe natürlich, dass ich äh, das das war mir klar mit dem Umzug natürlich, dass das kann, aber ja, ich bin manchmal echt, ähm, einfach traurig.
Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Ist du vermisst deine Familie, Freunde und Umgebung und die Vertrautheit?
Genau, also ich bin ich bin komplett allein hier. Also, ich habe auch keine Familie, die mit mir umgezogen ist, genau. Und, ähm, ja, das macht mich dann schon oft, ähm, ja sehr emo emotional auch jetzt meinem meinem Mann gegenüber. Ich bin, ja, verheiratet und und er ist, ähm er versteht das natürlich auch, aber ja, das ist manchmal 'n bisschen schwierig, wie ich einfach ich weiß manchmal nicht, wie ich damit umgehen soll oder
Oh. Ah.
was ich tun kann, um ja
Okay. Verständlich. Ähm. Hast du ist es sehr weit, äh, zurück, äh, in deine Heimat zu fliegen oder Heimatland? Ähm.
Ja, esch es sind, äh, 12 Stunden, ähm, Flugzeit ja, genau. <laughs>
Oh. <laughs> Das kann man nicht grade mal eben so machen.
Ne, ne, genau. Ja.
Oh. Äh, äh, besuchen die dich manchmal?
Ähm, ja, also, meine meine Familie also, meine Eltern, äh, sind mittlerweile in Rente und die können, ähm, mich schon öfters mal besuchen, aber t wie gesagt, diese die 12 Stunden, äh, Flugzeit sind natürlich dann schon auch für meine Eltern, ähm, etwas schwieriger. Die sind auch, ähm, schon 'n bisschen älter natürlich. Und, ähm, meine Gesch genau, meine Geschwister s müssen natürlich auch die haben ihr Leben, ähm ähm, s also, ihr eigenes Leben natürlich, dass sie meistern müssen und dann auch mit der Arbeit und Kindern ist das schon auch für genau, meine Geschwister 'n bisschen schwierig. Aber, also, meine Eltern kommen einmal im Jahr, aber es ist ha es ist nur einmal im Jahr und nicht öfters.
Mhm. Ah. Verständlich. Mhm. Mhm. Ja, das kurz das ist kurz. Nur einmal im Jahr. Und wie lange bleiben sie dann?
Ähm, also, es sind mindestens, äh, 2 bis 3 Wochen dann, wenn sie dann zu Besuch kommen.
Ja. Aber nur einmal im Jahr ist dann fast wie 'n Tropfen aufm heißen Stein, richtig? Ah, nein. Ist wie weit äußert sich die Traurigkeit? Ist das, äh, dass du nicht schlafen kannst, dass du in Depressionen verfällst? Oder wie äußert sich das bei dir?
Ja, genau. <chuckles> Ähm. Ja, also, ich bin ich bin oft einfach dann, ähm, eher tagsüber bin ich dann einfach, ähm ja, natürlich traurig und ich zeige das auch vielleicht manchmal nicht so nach außen, weil ich nicht ich möchte natürlich nicht rumlaufen wie, äh, ja so 'n bisschen, ähm oder e einfach so negativ sein, genau. Und, ähm, ich aber ich merke einfach, dass ich, ähm dass ich dann einfach im Alltag man nicht viel mit mir anfangen kann. Ich bin dann auch oftmals, ähm, nicht nicht sehr anwesend. Also, wenn ich, ähm, auch bei bei der Arbeit bin zum Beispiel ja, dann denke ich dann einfach, ich bin dann so ein bisschen, ähm, passiv. Und, ähm, auch vielleicht mit in meiner Ehe manchmal also, mein Mann, äh, versch äh, versteht manch also, er versteht es schon, aber er er weiß vielleicht manchmal gar nicht, wo meine Emotionen so herkommen und, ähm, ja, kann dann auch nicht beabsichtigt, aber er er er kann das dann auch manchmal nicht nachvollziehen, warum ich jetzt, ähm, ja auf irgend 'ne Situation so stark reagiere, ähm, obwohl das vielleicht wirklich nur 'ne Kleinigkeit ist zum Beispiel.
Mhm. <chuckles> Natürlich nicht. Mhm. Oh, nein. <chuckles> Ja, aber das sieht er nur so. Äh, ähm, für dich ist das ja irgendwie was ganz anderes, keine Kleinigkeit irgendwo, richtig? Ich meine, es äh, das beeinträchtigt ja schon, da du auch da drüber redest. Und, ähm, es sieht so aus, dass du
Ja. Ja.
Ja, es, äh es macht dich sehr traurig, vielleicht auch bisschen deprimiert und, ähm
I Ja. Also, ich bin auch oft ich ich ich vertue mich dann auch sehr, ähm, ich verbarra barrikadiere mich dann auch mehr zu Hause ich mache dann auch nicht viel mit meinen Freunden, obwohl ich hier wirklich, ähm, schon schon einige also, Freundschaften geknüpft habe, aber ich bin einfach, ähm, ja ich bin einfach so traurig und denke mir dann: „Ne, ich möchte auch gar niemanden sehen oder nichts unternehmen“, und, ähm, ja, das das macht mich genau, das ist definitiv dann auch sehr deprimierend. Muss ich sagen.
Oh, nein. Mhm. Ist du sagtest, du bist 3 Jahre schon weg von deiner von deinem Heimatland, richtig?
Ja, genau. Mhm. Also, es war am Anfang natürlich 'n bisschen ich möchte fast sagen, am Anfang war es eher, ähm, sehr aufregend, was Neues, äh, zu haben, die neue Umgebung. Und dann, sobald alles so 'n bisschen, äh, normal geworden ist oder halt die Normalität eingekehrt ist, habe ich dann irgendwie gemerkt so, äh, irgendwie hätte ich schon gern mal einfach 'n Wochenende mit meinen mit meinen Freunden, die ich, ähm, einfach schon so lang kenne und nicht eher nicht die neuen Freundschaften nicht geknüpft habe, die kenne ich halt erst seit keine Ahnung, 1, 2, 3 Jahren.
Mhm, ja. Mhm. Mhm. Ja, es ist anders einfach, das kann ich nachvollziehen. Freunde, die lange kennen. Ja. <laughs> Das stimmt, das äh, 3 Jahre ist ja auch noch eigentlich nichts wirklich. Äh, ist da eigentlich schon 'ne relativ kurze Zeit, bei in einem anderen Land zu leben. Ist das so, dass die Freunde dich vielleicht besuchen können?
Ja. Eher ob oberflächlich, ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, das habe ich auch schon öfters probiert oder oder meine Freunde, ähm, die halten natürlich auch noch sehr starken Kontakt, und die sagen dann schon öfters mal: „Oh, ich komm dich mal besuchen.“ Aber auch da ist es einfach so, dass meine ähm, ja auch meine Freunde genau wie meine Geschwister, die haben einfach die haben ihre Arbeit, die haben ihre Kinder, Familie, ähm, dort, und dann klappt das halt oftmals auch nicht. Äh, da ich eben das ist einfach 'n 12 Stunden Flug und dann, ähm, müssen die das auch 'n bisschen es muss natürlich 'n längerer Besuch sein. Es geht jetzt nicht übers Wochenende und genau. Und dann sind meine Freunde auch oft so: „Oh, ja, wir wir würden es schon mal planen, so 'n Urlaub bei dir“, aber es müssten halt auch mindestens 2 Wochen sein zum Beispiel.
Mhm. Mhm. Nein. Ja, das das ist das ist klar, der Flug ist einfach zu lang. Ist ähm, hast du dir mal vielleicht so überlegt, um dich bisschen abzulenken? Ich mei ich meine, du hast ja diesen Schritt gemacht, ins Ausland zu ziehen, ähm, dass du vielleicht daran denkst, irgendwann zurückzugehen? Oder ist das so, dass du da bleiben willst? Oder mit deinem Ehemann ist d ist dein Ehemann von dort?
Mhm. Ja, er kommt genau, er ist von hier. Also, der der der die Entscheidung für den Umzug war eben, dass ich ähm, weil also, ich spreche relativ gut Englisch, und er kommt eben von hier, und dann war die sprachliche ähm, das vom Sprachlichen her einfach einfacher für mich und, ähm, er spricht halt kein Deutsch, und deswegen bin ich dann ähm, haben wir die, ähm, Entscheidung getroffen, dass ich hier herziehe und, ähm, ja es ist für mich auch ich habe mich schon sehr, ähm ich habe mich schon sehr an die ja, aber ich habe mich auch sehr <chuckles> an die Umgebung, äh, gewöhnt und alles, und das funktioniert auch alles ganz gut. Aber, wie gesagt, ich bin halt es kommen wirklich oftmals dann einfach noch so Momente, wo ich so traurig bin und mir einfach denke, ach, dann möchte ich auch nicht essen und nichts. Also, es ist einfach so, ah, ich möchte einfach gar nichts tun und, ähm, ja. Also, ich ich habe natürlich auch noch sehr kleine, ähm, Kinder und ich denke ich ich kann mir gut vorstellen, wenn die dann einfach 'n bisschen älter sind und man mir mehr beschäftigt ist mit, ähm, im Alltag auch mit den Kindern und den, ähm, Aktivitäten, dann wird das bestimmt auch leichter, aber ich ja, momentan ist es halt noch so, sind halt noch Babys, äh, also ich habe 'n 'n 'n einjähriges, äh, Baby und und, ähm, mein Sohn ist 3 und das ist es alles noch sehr
Ah. Achso. Mhm. Aufgeopfert? <laughs> Oh nein. Mhm. Oh, ich sehe.
ähm, minimal mit den Aktivitäten eben und ich komme halt auch oftmals gar nicht so viel ausm Haus, ähm
Ach so.
weil ich auch von zu Hause arbeite, genau. Und das ist, glaube ich, manchmal nicht ideal, aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ja.
Ne, ist nicht. <laughs> Äh, das stimmt ja schon mit deinen kleinen Kindern. Die halten dich natürlich sehr gefesselt zu Hause. Du arbeitest auch noch von zu Hause aus. Ähm, aber vielleicht du hast einen guten Punkt, wenn die älter werden, dann, ähm, vielleicht einer fängt an, Fußball zu spielen. Und dann wirst du sehen, dass du wirst dann auch abgelenkt sein mehr abgelenkt. So bist du ja wirklich zu Hause und dann fängt mein Lieblingswort ist Grübeln, <chuckles> fängt die Grübelei an, <laughs> ähm.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Das s stimmt, ja und genau das habe ich das Gefühl eben, dass ich immer denke, oh mein Gott, ich muss ah, ich ich war ja ich weiß eigentlich, dass ich einfach vielleicht 'n bisschen mehr, äh, raus muss und einfach unter Leute. Aber ich bin dann so: „Äh, ich habe keine Lust.“ Ich habe ich habe nicht mal Lust, mich irgendwie fertigzumachen und dann, ähm, rauszugehen. Aber
<laughs> Ja. Ja. Das ist verständlich. Das ist so verständlich, wenn du all deine Freunde und Familie vermisst, die Umgebung und, ähm, vielleicht auch das Essen und einfach die Atmosphäre, die Kultur, ähm. Ist es möglich für dich obwohl du arbeitest von zu Hause, aber könntest du vielleicht einfach deine beiden kleinen Kinder einpacken? Der eine ist 'n bisschen klein, aber für 'ne ganze Weile nach Deutschland mal fliegen?
Ja. Ähm. Das könnte ich eventuell machen, ja. Also, mein Mann hat das auch schon mal vorgeschlagen, aber, ähm, ich natürlich müsste ich von der Arbeit her, ähm, <clears throat> das so hinbekommen. Also, wir wir fliegen meistens gemeinsam nach Deutschland aber, ähm, ja das wäre vielleicht 'ne Idee, weil ich könnte eigentlich, äh, von der Arbeit aus ich könnte das schon mal anfragen ob ich, ähm, von Deutschland aus arbeiten könnte, das könnte ich vielleicht mal machen ja, das ist eigentlich eine gute Idee.
Mhm. Mhm. Oh. Ja, das wäre doch super. Du kannst dann alles ver verbinden, und vielleicht kannst du sogar da ein bisschen länger bleiben, nicht nur 1, 2, 3 Wochen, äh, weil deine beiden Kleinen gehen ja noch nicht zur Schule. Ähm, obwohl ich kann das alles nachvollziehen, äh, in was für 'ner Situation du bist. Und dieser zwölfstündige Flug, das macht das Ganze natürlich noch schwieriger. <laughs>
Ja. Mhm. Mhm. Ja, vor allen Dingen mit den Kleinen, mit 2 Kleinen so.
Oh ja, aber wenn du das wenn du sehr lange da bleibst, so vielleicht kannst du da 'n 1/2 Jahr bleiben? Das wäre doch toll. Ähm.
Mhm. Ja, müsste ich halt nur mit meinem Mann absprechen, aber das könnte ich vielleicht mal ja, mal ansprechen. Er könnte ja dann später vielleicht nachkommen, muss ich mal gucken, also
Ja, dann Ja, zum er muss ja nicht die ganzen Monate mit da sein, aber, ähm, ich wünsche dir all das Beste, und du wirst das bestimmt meistern. Ähm.
Mhm. Ja. Mhm. Danke. Also, das finde ich jetzt eigentlich 'ne gute Idee. Das könnte ich vielleicht echt mal so machen. Ja. Danke dir. Danke für die Ratschläge. Also, tschüss, mach's gut.
Mach das ruhig. Okay? Bis dann, klar. Mach's gut, tschüss. Du auch.